あ、そうなんですね。え、じゃあ、行かれてどうでした？どういう、あの、ケアをしてくださるんですか？警察からは。
うん。 うん。 で、それであの「これって私が、あの祖母のに家に行くと、不法侵入になるんですか？」って聞いたら、ちょっと笑われちゃったんですけど。
うん。 うん。 うん。 あ、そうなんですね。え、じゃ、ならないっていうことですか？
うーん。いや、そんなうん、住んでいる人がそうなんです。あの、住んでいる人が家に来てもいいよって言ってるのに、ここで不法侵入になるわけないじゃないですかっていう感じで。
うん。 うん。 うん。 あ、そうなんですね。でも、なんかふと思ったのは、認知症のね、おばあさんっておっしゃってたのでうん、そういう、その保護者のが「いいよ」って言ったらっていう意味なのかな？ってちょっと思ったんですけど、それは大丈夫なんですね。
うん。 うん。 うん。 あ、はい。 うんうん。 うん。 そうなんですよ。認知症の方であっても、別に関係ないっていう感じで「その方がオーケーだったら全然家に行っても大丈夫なんですよ」って言ってくださったんですよ。
うん。 うん。 あ、そうな うん。 あ。 うーん。あそっか、それはでも良かったですね。それでなんか犯罪者みたいな感じの扱いにね、なることはないって。うーん。
うん。 はい。 うーん。いや、そうなんですよ。うん、あ、それでちょっと安心はしたんですけど、でも、こう、家に行ったっていうのが、もし、こう内緒で行って
うんうんうん。 うん。
なんでしょうね。なんかこう、バレた時の、なんか、おじの態度が怖くって。
うーん。 そうですよね。やっぱりなんか、そうやって嫌がられてるところに、本当に足を踏み入れるっていうのは、なかなか勇気いりますもんね。
うーん。 うん。 ほうなんですよ。
うーん、そ
なんかこんなにね、深い話をることがなかったので、なんか今日は話を聞いていただけて、ちょっと心がね、気持ちがちょっと、ふっと軽くなりましたね。
うん。 うーん。 うん。 うん。 あ、そうですか。もううーん。そうですよね。
ずっとなんかね、もやもやしてたんでよね「どうしたらいいかな？」みたい「前みたいに戻れるのかな？」なんて。